Mmm, enggak Kak hanya ikan nila Ikan nila, hmm, kalau Kakak terbayang it iya, ikan nila yang sudah digoreng biasanya itu dicampurkan lah ke dalam kuah pasta itu tadi. Nah nanti coba deh Kakak boleh googling untuk membayangkannya. Iya, siap.
Oh, tetep ada ikannya? Mhm. Oh, kebayang. Oh aku penasaran, nanti aku googling sih. Aku penasaran sama visualnya, tapi kalau visualnya mungkin aku bisa ngeliat ya. Tapi bentar deh, rasanya kamu bisa gambarin nggak sih? A berarti asem? Asem pedes gitu? Rasa duriannya masih ada nggak?
Iya namanya Mhm. Oh kal mhm, betul. Rasa duriannya sama sekali nggak ada Kak, karena dia udah terfermentasi ya. Udah bukan yang, mmm, apa ya, kalau di hidung kita kan kalau misalnya makan durian tuh manis kan legit gitu kan, dia tuh nggak. Karena udah terfermentasi ya dari proses fermentasi tadi, jadi rasa asamnya aja yang menurut aku tuh lebih strong ya. Ada lah hint-hint duriannya sedikit, tapi, mmm, enggak terlalu banyak, Kak. Jadi rasanya tuh beneran seger banget menurut aku ya. Nah, ini sering nggak disajikan gitu kan, yang bapak-bapak yang orang Jawa pun, eee, menyukai ternyata masakan Sumatera ini, begitu kan. Nah
Oalah, oke oke. Mhm. Mhm mhm. Oh, oke. Wuh. Oh, jadi kalian tuh ini, eee, dari 2 budaya keluarga yang berbeda?
Iya betul, ibu Sumatra, bapakku Jawa Kak, gitu kan, tapi <laughs> gitu, nah nanti coba deh Kakak cari ya di googling, tempoyak namanya gitu. Betul, nah satu lagi apa tuh? Mhm, ada tuh biasanya tuh masak ini Kak, kalau Kakak tahu ya sambal, tapi sambalnya tuh, mmm, kalau di daerah Aceh itu sering banget disebut sambel ganja. Tapi ini bukan dari ganjanya ya, dia memang membuat kecanduan gitu, Kak. Basic-nya sama aja kayak sa mmm, apa, mmm, cab sambel-sambel yang sering banget, mmm, disajikan lah di rumah kita ya. Tapi ada penambahan itu kayak sekitar 5 butir udang yang di, apa namanya, yang digiling bersama bumbu-bumbu tadi, sama ada kayak belimbing wuluh gitu Kak yang sedikit digeprek. Nah itu enak banget itu enak banget, seger banget Kak gitu, asem-asem lah gitu kan. Aduh itu yang sering nggak pernah jarang ketinggalan, pasti selalu ada itu sih, Kak.
Oh, menarik sekali. Ah, seru sekali. <chuckles> Heeh. Oke oke oke, tempoyak ya namanya. Oke aku catat, tapi ini nggak, mmm oh 1 ada lagi, 1 lagi apa tuh apa tuh? Waduh. Oke. Mhm. Asem ya berarti ya? Oh, segar ya. Mhm mhm mhm. Oh, uh, cukup menarik sih. Berarti memang, eee, mix ya, kadang-kadang masakan sumat masakan Sumatra tuh lebih ke asin-asin ya berarti ya?
<chuckles> Iya, asin-asin, asem, dan pedes Kak, jarang manis. <chuckles>
Dan pedes, tapi kalau Jawa manis kan berarti kalau dari Bapak?
Iya betul, kalau bapak, mmm, dia kan Jateng ya Kak, Jaw Jawa Tengah kan, jadi biasanya tuh yang manis-manis. Awal-awalnya mungkin ya agak adaptasi juga kan nih bapak kayak, mmm, nggak tahu masakan Sumatra pedes-pedes, cabe semua gitu.
Base-nya, eee, fiks ya berarti ya. Nah, iya kan? Betul. Iya sih. <laughs> Eh, tapi aku ngebayangin, kamu kan dan saudara-saudara kamu tuh kan juga udah udah kerja kan, pasti juga capek gitu. Nah kalau lagi posisinya capek atau hektik gitu, gimana nih cara kalian tetep nyempetin makan bareng? Ada nggak sih Kak 1 momen kayak, “Wah ini bener bener nggak bisa ikutan makan nih,” gitu dan kalian kayak, eee, prefer-nya itu istirahat gitu. Ada trik nggak supaya kalian tetep sem harus sempetin makan bareng atau memang wajib apa pun keadaannya?
Mhm, oke. Betul betul. Wah. Mhm.